A anladım ya, bu konu tabii ki, eee, bence
Hı hı.
biraz daha farklı. Eee, tabii ki iş yerinin psikoloğu bu konuda daha tarafsız davranacaktır diye düşünüyorum ben ama tabii ki, eee, dışarıdan bir psikolog, psikiyatrist, eee, tabii ki bu durumu suistimal etmesine sebep olabilir çalışanın. Eee, bu da tabii ki adaletsizliğe yol açar. Iıı, iş yükünün fark başka insanlar üzerine binmesine yol açar. Eee, tabii ki hem motivasyon olarak hem de, eee, takım başarısı, iş başarısı olarak da, eee, sürecin sekteye uğramasına vesile olur diye düşünüyorum, yani sebep olabilir. O yüz
Hı hı. Hı hı. Yani. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Yani, eee, doğru, yani teknik olarak doğru. Bence, eee, şöyle, bir, hani, anonim bir şekilde bir anket yapılması gerekiyor. Böyle bir durumlarda söz konusu kalındığın zaman, eee, insanların
Hı hı.
eee, yorumlarını yapabileceği bir, eee, bir platform olması lazım tamamen kimin ne yaptığı belli olmayacak şekilde, ı hangi çalışanın ne yazdığı. Yani, böyle, bir anket ya da yorumlarını belirtebileceği bir dilekçe gibi bir şey olduğu zaman belirli şekilde bir istatik eee, istatistiksel olarak belli kişiler belirlenebilir çünkü sonuç olarak, hangi yönetici konusunda ne gibi eksi yönler var, ne gibi artı yönler var, buna göre şirket şirketler şey alabilir, önlem alabilir. Hem, eee, çalışan kimin ne yazdığı belli olmayacak hem de bu, eee, şirket içerisinde güveni, adaleti korumaya daha çok olanak sağlar gibi geliyor bana.
Evet. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Hı hı.